Ну, я я всегда думал, что я просто умный сам по себе. И когда я вот анализировал, ну, то, что я пытался сделать и как оно срабатывало, там как будто я чувствую отсутствие мозга, если честно. То есть мн мне мне во многих моментах не нравится Ну вот, допустим, я мог одеться впечатляюще, но встретиться с довольно бедными друзьями. И это сейчас с
Ага. <laughs> Ага. А, то есть, а там, ка то есть, там, получается, и смысла-то не было одеваться как-то впечатляюще.
Ну, просто это какой-то какой-то выпендрёж не перед теми людьми, но мне почему-то казалось, что так надо. И щас вспоминаю- мне стыдно. И много таких моментов каких-то странных, э, в этом всём. Как будто я запутался в в этих попытках что-то там из себя создать. Поэтому как будто вот, ну, м, быть просто человеком, который вот то, что ему нравится, то и надевает; то, что он хочет, то и говорит. Как-то вот я попытался освободиться от разных таких вещей, чтобы вот меня воспринимали как меня, а не вот то, что я ношу и так далее.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Не тот образ, который ты пытаешься создать, и при этом даже непонятно для кого, непонятно зачем, если в итоге это получается и тебе было некомфортно. Ну, может быть, э, ты этого не осознавал в полной степени, но, судя по всему, да, это было м, <grunts> не что-то, что ты ради себя носил, а что-то, что ты роси носил. А, опять же, да, непонятно точно для кого, потому что как будто бы людям вокруг, в принципе, тоже это было не надо, и вот такой, а, странный замкнутый круг получился. Вот, но.
М. Да, да, ты права. М, это примерно так всё и сработало. И мне это всё очень приятно оставить в прошлом и жить намного вот, э, комфортную жизнь. Просто я стал тратить деньги на что-то более интересное. Ну, как, на впечатления какие-то, а не на куртки и штаны. И и людям как будто тоже стало со мной полегче. Ну, потому что я я ничего из себя не пытаюсь сделать. Да.
А, мгм. Мгм. Понимаю. Ну да, ну да. Потому что ты стал собой, да. И, э, как бы, как правильно говорится, что люди тянутся к тем, кто, в общем-то, искренен и честен с собой и с окружающими. Слушай, спасибо, что поделился своей историей. На самом деле есть, о чём задуматься. Я желаю тебе успехов.

Я уже вообще ничего не вкладываю в одежду, если честно. То есть я просто Ну, мне нравится такая близко к тёмной палитра просто вещей, цветов, вот. Всё примерно из нее состоит у меня в гардеробе, э, за исключением нескольких светлых вещей, которые я не надеваю, <chuckles> вот.
Ага. <chuckles> То есть они просто существуют там, разбавляют немножко, как разделители. <chuckles> Ам, мгм.
В каком-то странном настроении купил, да. И и, м, раз в год, бывает, есть настроение ходить, но это так, скорее, ошибка, чем правило.
Мгм, мгм. То есть, в основном, это вот, э, какая-то тёмная одежда. А скажи, вот сколько в итоге времени прошло от момента, когда ты, ну, носил прям вот брендовые вещи, и до момента, когда тебя это перестало волновать, и в итоге ты пришёл вот к такому минималистичному тёмному гардеробу, который, а, не служит для того, чтобы там кого-то впечатлять, какой-то эффектный вид вес э, иметь, а просто потому что тебе это комфортно?
Э, наверное, ну, вот, э, как бы я, считай, всю жизнь да да сильного взрослого возраста вот этой ерундой занимался, я уже это к ерунде отношу. И последние года 4 я это всё вообще перестал использовать, получив как будто свободу и от брендов, и от трат, и нашёл намного более интересные способы.
Ага. Мгм. И от собственных мыслей, мгм.
Просто с просто зд да-да-да.
Слушай, н Ага, ну, вот как ты думаешь, в итоге, а, на тебя повлияли именно слова этой девушки или ты сам как-то тоже постепенно к этому приходил и понимал, и осознавал?